ما ما بنلاقي يا ريتنا بنلاقي بقى فردة وفردة، هو أصلًا ما فيش فردة وفردة <laughs> لإن هم كلهم محطوطين محطوطين في الكوتشيات ومتخزنين بقى لهم شهر مثلًا، نيجي ندوّر مش لاقيين شرابات، حُطَّها في باسكت الغسيل يا حبيبي عشان أنا أغسلها، ابقي ب بُصّي وأنتِ بت بتنضفي كده ابقي بُصّي جوّه الكوتشيات، أ أعمل إيه والله، أقول إيه! ما فيش حاجة تتقال.
أساسًا. <laughs> يا نهار أبيض! الموضوع لأ أنا فاهمة جدًا متح يعني متفهّمة جدًا الموقف اللي أنتِ فيه وأكيد، أكيد حقِّك تتعصَّبي أكيد، بس يعني أنا حاسة بيكِ، <laughs> بس يعني حاولتِ طيب حاولتِ حتى مع ابنِك يعني خلاص هو جوزِك واضح إن أنتم بقى لكم فترة ويعني اتناقشتوا كتير في الموضوع وهو مصمّم على تصرفاتُه يعني، آآ، ب ابنِك طيب ما حاولتيش معاه إن أنتِ تحاولي ت ت ما لكيش دعوى خالص بباباه وتحاولي إنِّك طول الوقت تقولي له لأ، قوم اعمل كذا، قوم مثلًا روّق أوضتك، قوم شيل حاجتك، قوم كذا، بالتكرار يعني ما ما كانتش بتجيب نتيجة برضه؟
على أخري. والله أنا باحاول أعمل كده حاليًا، وكنت لسّه مِرتِّبة ال الشقة والست عندي وبتاع، لأن أنا باجيب واحدة تنضّف كل فترة، ما أنا مش هاقدر أشيل كل ده على دماغي لوحدي، آآ، قلت لابني أنا هانام هو بيصحى قبلي لأن هو اليومين دول أجازة من الحضانة بتاعته، فبيصحى قبلي يقعد بقى يسلّي نفسه يطلَّع الألوان يلوِّن، الألعاب يلعب مش عارف إيه، قلت له باقول لك إيه أنا لو صحيت الصبح لقيت الشقة متكركبة هاكركب وشَّك، أقسم بالله تاني يوم بيصح صحيت من النوم لقيتها متكركبة أول حاجة صباح الخير يا ماما هتكركبي وشِّي إمتى؟ عايز عنده فضول يعرف <laughs> عنده فضول عنده فضول يعرف هاكركب وشُّه إمتى، يعني إيه هتكركبي وشِّي، يالّا كركبي، <laughs> فأنا مش عارفة أربّي والله، بس يعني بيقولوا ابنِك على ما تربّيه وجوزِك على ما تعوّديه وأنا لا عارفة أربي ولا عارفة أعوِّد وزهقت، والله هاطفش بُصّي مش هيعرفوا لي طريق جُرّة، هاطفش. <laughs>
إمم. أكيد إمم. <laughs> هو متأقلم، هو متأقلم مع الموضوع. لا، لا، لا ما تقوليش كده هتعرفي، لا، لا هتعرفي تعملي كل حاجة صدقيني، <laughs> هي الفكرة بس
اللي هو يا جماعة طَب الحوض نضيف، اللي ياكل فيكم يغسِل الطبق مثلًا لجوزي حتى على الأقل، لأ جوزي ما عندوش option أصلًا غسيل المواعين ده، هو ما بيغسلش معا هو ممكن يساعد مثلًا في طبخة في حاجة، عارفة مثلًا لما يقول لي أنا بُكرة هاطبخ، طَب حلو زي الفل دي دي حاجة حلوة جدًا، تعالي بقى أنا هاطبخ فراخ، الفراخ فين والملح فين والفلفل فين وقشّري لي بصلة، وهاتي لي الصلصة و ال المطبخ بقى كل
إمم. إمم. طبعًا. اللي هو ق خلاص ادخل أقعد وأنا هاعمل لك اللي أنت عايزُه خلاص. <laughs>
والله العظيم ده اللي باقوله فعلًا، شوفوا أنتم عايزين إيه ت وامشي بس من المطبخ ما تدخلّيش مش عايزة أشوفك هنا بعد كده اطلع برّه، <laughs> فاللي هو بتتحوّل من لحظة رومانسية، الزوج بيساعد زوجته للحظة مأساوية أرجوك اطلع برّه المطبخ، مش عايزة منك حاجة شكرًا جدًا.